अ, जी अ, पिछले कुछ हफ्तों से मैं ये चीज़ काफ़ी अ, इस समस्या से गुज़र रही हूँ क्योंकि अ, मेरा फोकस नहीं लग पा रहा है और जो कि मेरा अभी परीक्षा है मेरी अ, 10 जनवरी को और उसके लिए मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ, और बिल्कुल भी मेरा दिमाग एकाग्र नहीं है। और मुझे समझ नहीं आ रहा मतलब लास्ट मोमेंट में मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए? तो काफ़ी धुंधलापन-सा हो गया है अ, म मन में मेरे। मैं आपसे इस विषय में अ, चाहती हूँ कि आप सझा अ, सुझाव दें मुझे कुछ?
जी। बिल्कुल, मैं सुझाव दूँगा। देखिए मैं मैं आपसे ना थोड़े से प्रश्न पूछना चाहूँगा उससे पहले, जिससे थोड़ी आसानी रहे कि हम अपनी ज़िन्दगी में जो भी करें, उसको कैसे बेहतरीन तरीके से अपना पाएँ? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कितने समय से चल रहा है आप थोड़ा ज़रूर खुलकर बताएँ कि आपको क्या-क्या महसूस हो रहा है? किस तरीके से आपकी ज़िन्दगी चल रही है?
जी। जी, जैसे अगर अ, मैं बताऊँ ये क कब से चल रहा है, तो ये करीबन इसके 1 महीने हो गए हैं, और अ, मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ, कि अ, मैं फोकस्ड रहूँ। क्योंकि ऐसा होता भी था पहले मेरे साथ कि जब भी एग्ज़ाम की डेट आती थी, तो मैं बिल्कुल फोकस के साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती थी। लेकिन इस बार ऐसा हो गया है कि मैं बिल्कुल भी फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ। अभी आज की ही बात ले लीजिए और आज मैंने अ, सुबह उठी मैं रोज़ शेड्यूल बनाती हूँ अपना, कि आज मुझे ये-ये सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, पढ़ने हैं, और मैंने आज भी सुबह अपना सब्जेक्ट बनाया कि मुझे ये-ये चीज़ें पढ़नी है, इस टाइम तक मैं फिनिश कर लूँगी। उसके बाद मैं मूवी देखने बैठ गई। और मूवी देखने में वो मान लीजिए 3 साढ़े 3 घंटे अ, खत ख़राब हो गए और जब मैं मूवी देखती थी उस टाइम तो बिल्कुल भी उम, नहीं लगा लेकिन मूवी देखने के बाद मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, कि मैंने ये क्या किया है? और कहीं न कहीं ये फोकस अ, की कमी है जो मैं अपने सब्जेक्ट को ना देकर और कहीं और अपना फोकस कर रही हूँ।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
जी। जी बिल्कुल बदलाव तो आ ही रहे हैं क्योंकि अ, मैं अ, काफ़ी ज़्यादा तनाव में र अ, रहने लग गई हूँ। और जिस हिसाब से मुझे पढ़ना चाहिए क्योंकि लास्ट मोमेंट है और मैं पढ़ नहीं रही हूँ, और जिस हिसाब से मुझे पढ़ना चाहिए उस हिसाब से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और दिन भर जैसे अगर मैं फ़ोकस नहीं कर पाई, मेरा जो शेड़्यूल है वो मैं अगर नहीं पूरा कर पाती तो, रात में मुझे नींद नहीं आती अच्छे से कि अ, रात में मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि मुझे पढ़ना चाहिए था और आज मैंने टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर लिया। तो इस अ, सोचने के चक्कर में मुझे रात में नींद नहीं आती और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि अ, मुझे भूख भी नहीं लगती, जैसा अ, होता है तनाव में अ, जब मैं तनाव लेती हूँ या डिप्रेशन में जाती हूँ, तो मेरी भूख अपने आप ही मर जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि रात में मम्मी बोलती रहती है, "खाना खा लो खाना खा लो" और मैं बोलती हूँ नहीं मुझे नहीं खाना मैं सोने जा रही हूँ। तो काफ़ी बार रात का खाना भी मिस हो जाता है।
बिल्कुल, देखिए सही कहा है आपने और ऐसा हो भी जाता है, तो मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी में ये काम चलता है। और मतलब आपको क्या लगता है कि आपको किस तरीक़े से ज़्यादा किस समय ज़्यादा आपको महसूस होता है, कि आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे या फिर हर समय ही ऐसा होता है? इस बारे में थोड़ा सा खुलकर भी बताएँ।
जी। जैसे अ, अगर मैं सुबह अ, से स्टार्ट करुँगी पढ़ना तो 8 बजे से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। 8 से जो 11 तक का टाइम रहता है, उसके बीच मैं फुली फ़ोकस्ड होके पढ़ती हूँ। 11 बजे के बाद से मेरा फ़ोकस बिल्कुल खो-सा जाता है और कभी-कभी बीच में जैसे होता है ना, 11 के बाद मैं सोचती हूँ कि थोड़ा-सा अ, ब्रेक ले लेती हूँ। अ, या आधा घंटे का या 5 मिनट का 15 मिनट का। तो उसमें मैं लेट जाती हूँ, और थोड़ी देर मोबाइल यूज़ करती हूँ। और वो आधा घंटा कब 1 घंटा ब अ, बन जाता है, मुझे समझ नहीं आता और फिर लंच का टाइम हो जाता है, तो सोचती हूँ, कोई बात नहीं, लंच के बाद पढ़ लूँगी। फिर लंच के बाद मुझे नींद आने लग जाती है। जिसमें भी मैं सोती नहीं हूँ, उसमें में मोबाइल ही यूज़ करती हूँ। तो 11 बजे तक तो मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ। लेकिन 11 बजे के बाद मेरा फ़ोकस नहीं हो पाता बिल्कुल भी। और कहीं मोबाइल में लग जाऊँगी और कहीं मेरा जैसे भतीजा है, वो स्कूल से आ जाता है 1 बजे तो उसके साथ मैं लग जाती हूँ। उम, वो अ, उसके स अ, मतलब वो भी बुआ-बुआ करेगा, बुआ ये देखो, बुआ वो देखो, तो मैं उसके साथ भी लग जाऊँगी। मुझे अ, मतलब काफ़ी बार ये भी लगता है कि मेरे लिए अभी ज़रूरी क्या है? तो मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी अ, मतलब इतना सोचने के बावजूद मैं बिल्कुल फ़ोकस नहीं कर
जी। बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और किस तरीके से आपकी आप मेरे को अपने दिनचर्या के बारे में भी बताएँ कि मतलब आप सुबह से कब मतलब उठते हैं? क्या पढ़ने शुरू करते हैं? इस बारे में ज़रूर बताएँ।
जी। अ, जी, जैसे दिनचर्या के बात करें, तो अ, मैं सुबह जल्दी ही उठने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अ, जिस समस्या से मैं जूझ रही हूँ अभी, जैसे तनाव मैंने बोला, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिसकी वजह से मुझे अ, रात में नींद नहीं आती, तो रात में नींद नहीं आने की वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं जग पा र पा रही हूँ, अभी इस बीच। तो वही मैं 7 बजे तक उठती हूँ, उसके बाद अपना रुटीन वग़ैरह करके मैं 8 बजे से पढ़ने बैठ जाती हूँ। जैसा मैंने बताया आपको कि 8 से 11 मेरा फ़िक्स है कि मैं अच्छे से पढ़ती हूँ। फिर 11 बजे के बाद मेरा अ, जो पढ़ाई है, वो अच्छे से नहीं हो पाती और अगर मैं अपनी पढ़ाई की बात करूँ, तो अभी मेरा एग्ज़ाम है 10 जनवरी को और केवीएस का एग्ज़ाम है और जिसके लिए मुझे काफ़ी सेक्शन कम्प्लीट करने अ, पड़ते हैं। इसके लिए मैंने अ, ऑनलाइन कोर्स भी लिया हुआ है। तो सुबह तो मैं अपना ऑनलाइन कोर्स जो मैंने लिया है, मैं उससे पढ़ती हूँ। बाकी मैंने जो अ, नोट्स बनाए हैं, उसको जब मुझे रिवाइज़ करने का टाइम आता है, तब बिल्कुल फ़ोकस उड़ जाता है और जैसे लंच का टाइम जब होता है ना अ, जैसे 2 बजे अ, डेढ़ बजे तक लंच हुआ। फिर 2 बजे तक ऐसा लगता है कि पढ़ने बैठ जाऊँगी। फिर वो पढ़ाई हो ही नहीं पाती है मतलब जिस लेवल की मेरी मॉर्निंग में पढ़ाई होती है, वो 2 बजे के बाद नहीं हो पाती। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरा अ, वही है कि उस टाइम मैं बिल्कुल फ़ोकस नहीं कर पाती हूँ।
जी। बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी किस प्रकार चल रही है और क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी कोई ऐसी दवा चल रही है या फिर ऐसी कुछ चल रहा है, जिससे आपको लगता है कि उन चीज़ों का प्रभाव पड़ता जाएगा? या फिर ऐसी चीज़ होंगी, तो इस बारे में भी थोड़ा खुलकर बताएँ?
जी। जी, अभी ऐसी कोई दवा तो नहीं चल रही है। लेकिन हाँ, मैं जैसे मैंने बताया कि अ, मुझे नींद नहीं आती है, तो मैंने अपने पापा से ये चीज़ बोली थी कि, "पापा मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है और बहुत परेशान हो रही हूँ।" जैसे मेरे पापा ने भी बोला कि अ, क्या हुआ तुम अ, मतलब मैं उनके सामने बैठी थी और मैं बहुत लो सी थी बिल्कुल मेरी आँखें ऐसी चढ़ी-चढ़ी सी थी। तो मेरे पापा ने भी बोला, "तुम्हारा चेहरा कैसे लग रहा है, क्या हुआ है?" तो मैंने उनको भी बोला कि, "पापा मुझे नींद नहीं आ रही है आजकल और मुझे लगता है कि मुझे अ, डॉक्टर के पास जाना चाहिए।" तो पापा ने बोला, "ऐसा कुछ नहीं है और उम, स्ट्रेस में हो अभी एग्जाम है, तो अभी ऐसा मत सोचो कि डॉक्टर के पास जाना है।" और उन्होंने अ, ये कह के मुझे टाल दिया, बाकी मेरा मन था एक बार मुझे चिकित्सा के अ, पास जाना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए।
बिल्कुल, मैं समझ गया और मतलब आप मेरे से किस तरीके की सलाह चाह रहे हैं, कि मैं आपको एक रूटीन बना कर दूँ या फिर आपको ऐसी चीज़ें बताऊँ जिससे आपको थोड़ी मदद मिल सके कि आप रूटीन बना सकें? आप बेहतर या फिर आपका फोकस ज़्यादा बढ़ सके? इस बारे में थोड़ा खुलकर बताएँ?
जी, मैं अ, आपसे यही चाहती हूँ कि अ, मतलब मेरा जो फोकस है वो थोड़ा बढ़ जाए। और अगर आप मुझे रूटीन अ अ, बता के दे सकते हैं, तो वो मेरे लिए और भी अच्छी चीज़ होगी ताकि अ, ऐसा आप रूटीन बताना जिसमें मैं अच्छे से फोकस कर पाऊँ अपनी स्टडी पर और जो मेरा एग्ज़ाम है उसमें मैं अच्छा अ, प्रदर्शन कर पाऊँ।
बिल्कुल, देखिए पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जैसे आपको डिस्ट्रैक्शन है, आपकी फ़ोन है। इन चीज़ों को थोड़ा-सा कम करने की ज़रूरत पड़ चुकी है अब आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को कम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर ही एक गलत प्रभाव आएगा। काफ़ी चीज़ें इस तरीके से होंगी कि जिससे मतलब आपको दिक्कत आ सकती है। तो धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी में ना इन चीज़ों का ध्यान रखें कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है किस तरीके से आपके लिए काम करेंगी? क्योंकि कई बारी ऐसा होता है कि इंसान ना मतलब इतना ढ़ंग से नहीं करता चीज़ें लेकिन उसके ऊपर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आप ये कर सकते है कि अपनी ज़िंदगी में ना एक ना लॉक आता है कि जिसमें आप फ़ोन के ऊपर ना थोड़ा समय इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद उसका टाइमर स्टार्ट हो जाता है और वो बंद हो जाता है और वो उतनी देर के बाद ही खुल पाता है। तो आप वो लगाने की कोशिश कर सकते हैं अपनी उसपे फ़ोन पे। तो ऐसा होगा कि जैसे ही आप थोड़ी देर फ़ोन चलाएँगे तो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में थोड़ा इस चीज़ का प्रभाव पड़ के आगे चीज़ें होंगी जिससे आप थोड़ी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। और ये हो गया एक तो। दूसरी चीज़ ये है कि आपने एक रूटीन इस तरीके का बनाएँ जिसमें आप थोड़ा-सा उम, ऐसे कर सकते हैं जो-जो चीज़ें आपको पसंद हैं, वो चीज़ आपके लिए थोड़ी बेहतर हो जाएँ। जैसे आप ब्रेक लें थोड़ा बीच में काम करते-करते। तो मैं कहूँगा कि काफ़ी उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में और बहुत ज़्यादा ना मतलब आप लगा लीजिए आसान हो जाएगी।
जी। हुँ। जी। उम, जी। जी। जी। जी। जी।
चीजें क्योंकि अ अ, बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। और क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, कि ना अपनी कोई रूचि अ, जैसे आपको है अ, मतलब आपको खेलना पसंद है या फ़िर और कुछ करना पसंद है, तो वो भी आप ना अपनी ज़िंदगी में करेंगे ना, तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि आपके लिए अ, प्रभाव अच्छा पड़ेगा और काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएँगी आपके लिए। क्योंकि ये ज़िंदगी में ना एक अच्छा प्रभावित करती हैं जब हम इन चीज़ों को ध्यान से करते हैं क्या-क्या हमें करना है। क्योंकि जब आप अपनी रूचि के काम करेंगे ना तो देखिए आपको आसानी ये होगी कि आपको और चीज़ों में फ़ोकस लगाने के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं कहूँगा कि हर इंसान को ना ये चीज़ें करनी चाहिए अ, कि कैसे आपकी अ, ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और मैं कहूँगा कि उनके ऊपर अ अमल करेंगे ना तो बहुत आपके लिए बेहतर हो सकता है और थोड़ा-सा वो अपनी ज़िंदगी में मैं कहूँगा कि व्यायाम या फ़िर कोई शारीरिक चीज़ें भी करें। जैसे आपको नींद नहीं आती तो जब आपका शरीर थकेगा ना, तो उसको ख़ुद मतलब रिकवरी और नींद की ज़रूरत पड़ेगी। जिससे बहुत अच्छा प्रभाव मैं कहूँगा कि पड़ सकता है ज़िंदगी में और ये चीज़ें जितना होंगी आपके लिए वो चीज़ बेहतर है। और धीरे-धीरे जब आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी में और भी अच्छे मतलब तरीके से चलने लगेगी। आपको जो तनाव है और चीज़ों का तनाव रहता है तो वो भी कम होता जाएगा, तो धीरे-धीरे आप इन चीज़ों को अपना सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि आप ना छोटे-छोटे कदम रखें कि जैसे अगर आपका पेपर 2 हफ़्ते में है तो उम, आप पहला सोचें कि 1 हफ़्ते में आपको क्या-क्या सेट कर लें गोल कि क्या-क्या करने हैं। और उसके लिए एक रूटीन बनाएँ रोज़ के टू-डू लिस्ट बनाएँ जिससे आपकी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो मेरी तो यही सलाह रहेगी जी आपको आप धीरे-धीरे अपनी चीज़ों को अपना सकते हैं। और अ, ज़्यादा इतना वो ना करते हुए मतलब आप लगा लीजिए कि, इतना ज़्यादा प्रेशर ना डालते हुए अपने ऊपर। जी।
जी। जी। जी। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। जी। जी, जी बिल्कुल मैं पूरी तरह से समझ पाई हूँ आपकी बात को और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने इतनी अच्छी तरह से मेरी प्रॉब्लम को समझा और सलाह दी। मैं ज़रूर इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूँगी और आज से ही आपने जितनी भी चीज़ें बताई हैं उनको ज़रूर फ़ॉलो करूँगी। बाकी आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल मैं भी आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आयी हों और अपनी ज़िंदगी में आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो और अच्छा होगा। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं भी।